Weißt du ich habe da 'n echtes Problem. Ich bin ja beruflich ganz erfolgreich, ne? Und, äh, das klappt auch ganz gut. Aber ich habe 'n Problem, dass ich das, äh, m mit den Erwartungen meiner Familie zusammenbringe. Oder auch Erwartungen, die ich selbst an mich stelle. Also, wenn du beruflich erfolgreich bist und hast 'ne große Familie, ich habe 5 Söhne, ne, ähm, und m man will ja Zeit haben. Man will für die Familie Zeit haben, für die Frau, für die Kids. Aber man möchte auch noch, äh, sich irgendwo selbst verwirklichen, ne? Da sind ja bei mir auch noch so Wünsche, äh, und Träume, äh, auch mal das Alleinsein, die Abenteuer, die man sucht, ne? Und das stecke ich alles zurück.
Hm. Mhm. Mhm. Und du hast jetzt gesagt also erstmal f äh, beruflich ähm, erstmal zur großen Familie auch herzlichen Glückwunsch, ne? Ähm, du hast ja gesagt f äh, aufm beim Job lief's schon gut, aber auch eigene Wünsche so mit, ähm, Abenteuer. Also du hast schon auch, ähm, nicht nur also das sind nicht nur berufliche Wünsche oder so, ähm, Ziele, die du da hast, äh, sondern auch allgemein W Wünsche mal irgendwas zu erleben oder zu machen?
Mhm, mhm. Ja. Ja. Ja, ne, äh, also, ich habe das neulich mal gemacht. Äh, da bin ich, äh da habe ich so 'ne, äh, Reise für Kurzentschlossene gemacht. Bin zum Flughafen abends gefahren, ne? Äh, habe mich da eingecheckt und nächsten Morgen bin ich weggeflogen. <laughs> Habe noch 'n schönen Gruß bestellt. Und, äh, dann war ich nächsten Mittag war ich in Zypern, ne? Ich wusste gar nicht, wohin ich fliege. Ich wusste noch nicht mal, dass es Nord und Süd-Zyper Zypern gibt. Äh, ich bin natürlich aufm türkischen Teil gelandet, wo überhaupt nix los ist. <laughs> Äh, aber immerhin habe ich die Einsamkeit genossen, ne, es war wirklich schön, ne?
Hm. Oh w wow, okay. <chuckles> Oh wow. Mhm. <chuckles> Mhm. Hm, okay. Ist es denn bei dir, dass du auch so hast du so das Gefühl, ähm, zwischen was Familie und den eigenen Wünschen, be belastet dich das auch oder hast du dann schon so 'ne gesunde Mitte gefunden, wenn du sagst, du kannst auch mal so was spontanes machen und dann bist du einfach mal weggeflogen. Also, hast du das Gefühl, du kriegst es schon hin oder ist normalerweise schon eher so 'ne schwier schwierige Situation?
U Na ja, es ist immer so das Ding. Äh, kann man jetzt die Familie motivieren, mitzumachen, ne? Äh, meinetwegen, ich habe das Segeln angefangen, ne? Und meiner Frau wird schlecht aufm Boot, ja? Äh, habe ich mit 'ner kleinen Jolle, also mit so 'nem Kleinkajüt-Boot angefangen. Das war damals aufm Steinhuder Meer hieß das, glaube ich, ja. Und, äh, das Problem war, meine Kids waren zu klein. Die hatten keine Lust dazu. Ähm, und meine Frau, die hatte auch keine Lust dazu. Und ich bin 'n paar Mal im Jahr dann da hingezogen und habe gemerkt: „Ich habe ja den Werkzeugkasten immer dabei und bin eigentlich nur am Schrauben, ne?“ Und das fünf, sechsmal im Jahr und, ähm. Ich habe das tatsächlich nach einem Jahr wieder verkauft, äh, das Boot, weil ich gemerkt habe: „Hey, äh, das bringt's ja gar nicht. Das, was du dir eigentlich erträumt hast, dann was mit der Familie zusammen zu machen, hat ja nicht funktioniert, ne?“ Ähm
Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
das hat dann erst in späteren Jahren funktioniert, als meine Kinder groß waren. Ich muss auch 'n bisschen von der Vergangenheit erzählen, ähm, dass die Begeisterung entwickelt haben, äh, für das Segeln. Und heute bin ich zumindest einmal im Jahr aufm Mittelmeer mit'm großen Katamaran. Ähm, da sind dann auch meine Enkel dabei. Und insofern ist also mein Wunsch da schon in Erfüllung gegangen. Ja. Ja.
Mhm. Hm. Okay. Das klingt doch eigentlich sch sehr schön. Es ist ja auch erstmal so die w vielleicht auch so die die der Klassiker nur so mit diesem, äh, ehrlich sein und offenes Ohr. Wenn du auch sagst so, du hast so die die Wünsche, behältst du das auch eher so für dich? Oder bist du dann, äh, schon eher offen und kommunizierst das auch so mit allen so: „Hey, ich hätte also wäre schön.“ Oder, äh: „Würde mich freuen, wenn das so klappt.“
Mhm. Mhm. Äh, ich hatte den Eindruck, dass meine Kinder zu dem Zeitpunkt gar nicht so interessiert daran waren, ja. Äh, ist ja nicht so, dass ich für die keine Zeit hatte, das w gar nicht. Wir haben rumgetollt, wir haben getobt, wir sind zweimal im Jahr in Urlaub gefahren. Im Frühjahr und im Herbst, da ist es einfach billiger, ne? Äh, V den VW Bus vollgepackt, 7- sitzer. Das haben wir alle reingepasst. Das Surfbrett obendrauf. Dann ging das los, ne? Ähm, aber ich brauchte trotzdem für mich diese Zeit ab und zu. Ja, ich habe das dann auch gemacht. Ich habe mich spontan in so 'ne Paddeltour eingetragen durch Schwedien Schweden, Südschweden, Alana. Äh, da war ich erst mal weg, 10 Tage, ne? Äh, hat mir unheimlich gut getan, aber dann immer so dieses schlechte Gefühl: „Eigentlich müsstest du jetzt mit der Frau was zusammen machen, oder, ähm, mit den Kindern.” Äh, das war dann irgendwie doch immer da, ne? Mhm.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Waren es denn auch so offene Fa also, hast du das Gefühl gehabt, die die Erwartungen von der Familie, die wurden an dich offen kommuniziert oder war das auch eher so, man muss die Gedanken lesen, was jetzt jeder eigentlich von mir will?
Das wurde nicht offen kommuniziert. Also, äh, meine Jungs haben mir auch nie gesagt, äh, nach dem Motto, äh: „Papa, das finde ich aber gar nicht toll, dass du jetzt weggefahren bist" und überhaupt, ne? Äh, das gab's nicht. Das gab's nicht, ne? Und meine Frau, äh, d die hat auch nie gemeckert. <laughs> Ja? Die hat mir nur gesagt äh, später, sehr viel später, äh, d äh, äh dass ich habe das ja auch angesprochen, auf die Urlaube, die wir zusammen gemacht haben und war doch alles schön, ne? Da sagt sie dann: „Ja, für dich vielleicht" ne, oder: „Ganz bestimmt. Aber für mich, da war das nur Stress." Ich sage: „Wieso?" „Ja du hast gearbeitet bis zum letzten Tag, ja? Ich habe die ganze Zeit gepackt und alles vorbereitet. Und dann bist du gekommen, hast das Auto vollgepackt, ja? Und dann ging's los. Und was habe ich gemacht im Urlaub? Ich habe mich um die Kids gekümmert und, äh, habe gekocht!" <laughs> Na also. Äh, aber ich war damals so voll, äh, mit Aktivitäten und Stress in meinem Job, ja, m ich da habe ich tatsächlich nicht richtig drauf geachtet, ne?
Mhm. Mhm. <laughs> Mhm. Hm. <laughs> Mhm. Mhm, ja, es ist ja dann natürlich auch, glaube ich, der Klassiker, wenn du auch sagst, ähm: „Viel zu tun. Job lief aber erfolgreich, wenn man halt dann auch wirklich viel arbeitet." Und, äh, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, bei dir war das ja auch in der Selbst Selbstständigkeit oder war das im Angestelltenverhältnis?
Ja. Ja. Ja. Äh, ich war angestellt und, äh, hatte, äh, äh, so Management Jobs, ja? Äh, Vertriebsleitung. Äh, erst 'ne Geschäftsstelle, dann 'ne Region und später dann, äh, im Meer, also Europe, Middle East und Afrika. Und ich war sehr, sehr viel unterwegs, ne?
Mhm. Mhm. Mhm, okay, ja. Ja, ich glaube, das ist dann ja auch ganz natürlich, dass man, wenn man so viel arbeitet, auch mal so den einen oder anderen inneren Wunsch hegt, irgendwas, äh, vielleicht Verrücktes oder mal was Besonderes zu machen, weil man denkt sich auch: „Hey, wenn ich ich will ja nicht nur a also, ich arbeite ja nicht für die Arbeit, sondern ich arbeite, um dafür gut bezahlt zu werden, um dann was zu erleben." Und, äh, das ist ja dann auch, glaube ich, ganz ganz natürlich, dass man, äh, auch was was erleben will. Vor allem, wenn du jetzt auch derjenige warst, der jetzt, ähm, alleine gearbeitet hat, weil dann ist natürlich auch immer äh, wenn's vo alles von dir abhängig ist, ja so 'n gewisser Druck hinten dran und das, ähm, ja, kann manchmal natürlich dann aber auch mit der Familie schwer sein, das so alles unter einen Hut zu bekommen zwischen: Die haben Spaß und und du hast Spaß.
Ja. Richtig. Richtig. Mhm. Ja, genau. Ja, weißt du, das ist ja dann auch nicht mal das Einzige, sondern es gibt ja auch noch so 'n Stückchen Selbstverwirklichung, ne? Äh, ebenfalls in den jungen Jahren. Da war ich immer auch oft nach der Suche von von meiner Berufung, ja? Äh, tatsächlich, obwohl ich so viel um die Ohren habe hatte, äh, immer noch diese Sinnsuche, ja? „Äh, wofür stehe ich morgens auf?“ <laughs> Äh, äh, klingt fast verrückt, ja, weil ich ja nun wirklich wirklich viel zu tun hatte, ne? Ähm, und eigentlich auch das hatte, äh, was sich viele wünschen. Also, Kinder, erfolgreich im Beruf und überhaupt, ne? Äh, war schon war schon toll, ne? Aber trotzdem war dann auch immer so dieser dieser Hang, „Ich möchte auch gern noch mal was, äh, für mich selbst tun.” Also, ich habe auch so 'ne freikirchliche Gemeinde mit aufgebaut. War da in Verantwortung, ne? Ich habe Musik gemacht und, äh, eigentlich proppevoll. Ähm, ach so, und wo wir über Familienerwartung sprechen
Mhm. Mhm. Ja. Ja. <giggles> Mhm. Mhm. Mhm.
da gibt's ja auch noch meine Eltern und auch noch die Eltern meiner Frau, ne? Und, äh, du kannst dir vorstellen, die wollten natürlich auch noch was von meinen Kindern haben, ne? Äh, ist dir wahrscheinlich nicht fremd der Gedanke, ne?
Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm, ja, und das ist ja auch, äh, natürlich dann noch mehr Leute, noch mehr Mäuler, die man Erwartungsmäuler, die man die man stopfen muss. Ähm, hast du und und dann wurde sozusagen auch von den Schwiegereltern an dich, äh, Erwartungen gestellt und wo du musst hattest du das Gefühl, du musstest eigene Wünsche dann zurückstellen für die für die, äh, g Schwiegereltern oder für die eigenen Eltern?
Mhm. <laughs> Ja, ja. Weil, da war ich recht skrupellos, muss ich sagen. Die waren ja auch nur 100 Kilometer entfernt beide. Und da habe ich gesagt: „Okay, ihr könnt euch zu jederzeit besuchen.“ Alles klar, großes Haus, ne? Äh, der Stress kam dann eher zu Weihnachten, ne? Äh, da sind ja so traditionelle Erwartungen mit verknüpft, ne? So alle sitzen zusammen da am Tannenbaum und, äh, schön, alles gemütlich und, äh, ja wen besucht man zuerst? Hm? Äh, Schwiegereltern oder meine Eltern, ne? Macht man da Heiligabend, macht man 1. Weihnachtsfeiertag, macht man 2. Weihnachtsfeiertag? Äh, wer macht die Pute? Die die gehört ja auch dazu, ne? Äh, also, das sind dann so eher diese Dinge, äh, Familienerwartung in dem Sinne, äh: „Wir wollen doch alle zusammen sein,” ne? Äh, ist nicht einfach. Ich glaube, das kannst du auch verstehen, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. <giggles> Mhm. Mhm. <giggles> Mhm. Ja, also, ich glaube, es es klingt ja aber schon so auch bei dir mit, äh, Mittel und Wege waren auf jeden Fall da. Und manchmal ist es ja dann auch wirklich einfach nur so du hast ja auch gesagt, ihr habt das offen kommuniziert, die können, äh, sowieso jederzeit vorbeikommen. Klar, Weihnachtszeit ist immer 'ne besondere Zeit, aber wenn man sich dann einfach halt auch ich glaube, da muss man vielleicht einfach auch mal so 'n bisschen Tacheles reden und vielleicht auch, ähm, dann halt sagen, „Hey, guck mal, wir sind jetzt an den Tagen sind wir bei denen, an den Tagen sind wir bei euch, es wird hier keiner benachteiligt oder so." Aber es gibt aber auch noch 'nen Tag, der dann nur für meine Familie, in Anführungszeichen, äh, ist, ne weil das will man ja auch irgendwie genießen und dass man dann aber auch, dass so jeder dass sich keiner benachteiligt fühlt, aber auch man darf ma dass ihr auch eure eigenen, äh, so Wünsche dann auch nicht hinten dran gestellt hat, sondern dass jeder so 'n bisschen, ähm, ja, w zufriedengestellt wurde. <chuckles>
Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, ich denke, das ist, äh, wichtig, was du sagtest. Also, Tacheles reden, ne, klare Kante zeigen. Also, nicht im Bösen, ne? Also, empathisch einfach deutlich machen: „Hey, wir haben euch alle fürchterlich lieb, ne? Aber gesteht uns das zu, dass wir hier auch mal für uns sein wollen. Ähm, und es gibt 'ne Zeit und Raum, dass wir auch alle zusammenkommen, ne?” Das ist
Ne, gar nicht, ja. Mhm. Genau. Also, ich meine, so diese klaren Grenzen setzen, das ist ja kein Vergehen und wie du auch sagst, wenn man das kommt ja immer so aus aus so 'nem so 'nem Ort der Liebe heraus, dass man sagt: „Hey, äh, so wir wir haben euch gern, wir wollen Zeit mit euch verbringen und das ist gar nicht irgendwie so 'n vorwurfsvoll so, ihr nehmt uns jetzt die Weihnachtsfeiertage.”
Mhm. Genau. Hm. Genau. Ja, ja. Hey, hab ganz herzlichen Dank, dass du mir zugehört hast, ne? Also, allein deine Fragen führen ja auch dazu, dass ich noch mal so an den Lösungen arbeiten kann. Herzlichen Dank dafür.
Mhm. Gerne. Mhm. Habe ich gern gemacht. Hat mich gefreut, dir zuzuhören.
Mhm. Tschau.